Ayan, nasabi mo no na kapag nag-gigitara talaga dapat kumakanta ka rin kasi siyempre para masasabayan mo yung kinakanta mo. Eh, masasabi mo ba ang lahat ng nagitara kumakanta talaga?
Yes. Mm. Ah, hindi no, hindi din kasi may mga nagi naging kaibigan ako na talagang uh wala talaga sa tono yung pagkanta nila. Pero magaling sila mag-gitara. Oo, sa totoo lang ibig sabihin siguro talent din pero hindi totally magaling, talent lang. <chuckles>
Oh, hu Di ba? Yun nga. Hmm, yun nga eh, kumbaga may talent sila sa pag-tugtog. Pero tama hanggang tugtugan nalang wala na sa pagkanta no, di ba? Pero sa tingin mo naman din hmm talentado talentado kasi kaya mong tumugtog, at the same time kaya mo ring ikanta yung tinutugtog mo so kakayahan talaga siya, di ba? So kahanga-hanga yun di ba? Pero i totoo nga no.
Ye totoo. Mm. Yes, oh, ibig sabihin ano ako. <chuckles> Ganun ba yun? Okey sige na nga, okey. Ay, ganun pala yun, oh. Alam mo ngayon ko lang na ano parang na-realize yan kasi totoo nga, may mga kaibigan ako na hindi nila kayang sabayan yung pag-tugtog nila ng gitara saka yung kanta, kasi yung kanta nila sintonado as in hindi nila masabay. So siguro talaga nga totoo nga na parang talento din yun, okey sige next step. <laughs> Next question.
Oo may hindi ibig sabihin kasi may ganyan din kasi na akong ano karanasan na kaibigan ko nung high school na alam mo yun, meron siya laging bitbit na gitara tugtog siya ng tugtog, pero laging nagyayaya siya ng uy, kanta ka tutugtog ako, uy kanta ka tutu parang hin siya hindi mo siya mariringgan kumunta kasi yun nga bukod sa na mahiyain siya siguro sa pagkanta ah, hindi talaga niya kayang kumanta so may mga ganun talagang pagkakataon. Pero yun nga no, para sayo no, ah, meron ka bang naging hamon nung nagsisimula ka pa diyan sa pag alam mo yun pag-tugtog ng gitara at saka pagkanta?
Oo. Oo. Hmm.